ค่ะ
เห็นรถ
ร รถ
เห็นรถที่ เป็น อ่า คล้าย ๆ อ่า ค ขนส่งของ อย่างเงี้ยแหละค่ะ แล้ว ก็มีป้ายแมวดำติดที่รถ มันก็เลยทำให้เรา เอ๊ะ ต้องมีอะไรน่าสนใจ เพื่อนก็เลยบอกว่า "อะ เราลองถามแมวดำไหม? ว่า แมวดำเขาจะรู้ไหมนะว่า บ้านหลังเนี้ย เขาอยู่ซอยไหน?" เออ เป็นความคิด ที่ดีมากเลยอะค่ะ ปรากฏว่า คนส่ง ของนี่ เขารู้จักนะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ <chuckles> อืม ค่ะ ค่ะ
เพราะว่าเขาส่งของย่านนี้พอดี เราก็เลยได้เข้าไปถามเขาเนาะว่า "เออ นี่คุณรู้จัก address ตรง นี้ไหมอะ? ไปทางไหน?" เขาก็เลยแนะนำเราอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ
ปรากฏว่า โอ้ เราเลยมาตั้งหลายซอย
<chuckles>
ก็เลยต้องเดินย้อนกลับ อย่างงี้ค่ะ โอ้โฮ โชคดีมากเลย มาเจอน้องแมวดำพอดี <chuckles> เนี่ยค่ะ ตรงเนี้ย ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่า เออ ดีนะ ถ้า ม ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ย เราคงต้องเปลี่ยนที่พักแล้วค่ะ
อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ

ค่ะ ส ช่วย ช่วยได้เยอะเลย ทั้ง แอป ทั้งตัวเอ ไอ เลยค่ะ ใช่ ค่ะ
มันก็เลยช่วยได้เยอะมากเลย ค่ะ ใช่ค่ะ ยิ่งเป็นยุคนั้นนี่ไม่ได้เลย ตอนที่ไปเที่ยวเมื่อ 5-6 ปีก่อนนี่ โอ้โฮ สื่อสารยากมาก
ใช่ค่ะ จริง ๆ เราใช้เอไอ ช่วย แบบแปลภาษา อะไรงี้ แบบช่วย ช่วย แพลน ทริปอะไรคร่าว ๆ ก็ได้ แบบว่าครอบคลุมทุก อย่าง ใช่ คือเมื่อก่อนเราก็จะต้องแบบว่าไป ไปคลำ ๆ ทางเองว่า แบบว่าแถวนั้นมันจะมีอะไรที่เราแบบน่าไปได้บ้าง ไรเงี้ยค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบพิมพ์ให้เอไอ มันก็ออกมาเป็น แพลน เลย แล้วเราก็ไปลองแบบดูรายละเอียดคร่าว ๆ กัน ว่า แบบ น่าไปไหม อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ ดังนั้น การ การที่แบบเจอประสบการณ์ แบบเนี้ย อะ เออ การวางแผนมันเป็น เรื่องสำคัญมาก ใช่ การวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญมากสุด ๆ เลยค่ะ ต้อง ต้อง ไว้ใจตัวเอง ไม่ว่าจะไปกับใครก็แล้วแต่ ก็คือประสบการณ์ เราต้องมีความ รู้ ใช่ค่ะ ร่นเวลาได้เยอะ แล้วก็เราต้องมีความรู้ พอไปถึง อะ คุณทิ้งฉัน ไม่เป็นไร ฉันมีความรู้ ฉันเตรียมตัวมาแล้ว ฉันรู้ว่าเราจะต้องทำอะไร อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ แบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะ <chuckles>
อืม พรุ่งนี้ต้องโหลดไว้เลย ใช่ค่ะ ได้ประโยชน์มาก อือ อา ๆ เนาะ เขาจัด itinerary ให้เลย <chuckles> ดีอะ <chuckles> ย่นเวลาเราได้เยอะเลย เออ มากเลย ค่ะ จริง ๆ ตื่นตัวตลอดเวลา <chuckles> เออ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เลยค่ะเนี่ย <laughs>
ถูกต้องค่ะ เรา เราไว้ใจ ใคร ไม่ได้แล้วตอน นี้ <chuckles> ใช่ค่ะ ดังนั้น การเตรียมตัวนี่คือแบบสำคัญมาก โดยเฉพาะแบบ การที่ไปประเทศที่แบบว่า โอ้โฮ ไม่ได้พูดภาษาเราเลยนะ นู่นนี่นั่น เป็นประเทศที่แบบ เออ เราไม่เคยไปมาก่อน ไรเงี้ยค่ะ อืม ค่ะ ยังไง วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ ใช่ค่ะ สนุก มาก เลย ค่ะ ขอบคุณนะคะ
สำคัญมาก อืม ๆ จริง ๆ ค่ะ สนุกมากเลยอะ วันเนี้ย ยินดีมากเลย ค่ะ แต่คุณก็ให้ไอเดียเยอะมากเลย ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ ค่อยคุยกันใหม่นะ
ค่ะ